हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें बिल्कुल सोच-समझ के कदम उठाना चाहिए और अक्सर जब पैसे की बात आती है तो बहुत बार होता है हमारे सोसाइटी में जैसे कि आप काफ़ी बार जो अगर गर्मी का दिन है या फिर बरसात का दिन है, आपको कोई ऐसे लाचार व्यक्ति अगर रास्ते में मिल जाते हैं जिनको अ, खाने-पीने की ज़रूरत है या फिर अ, बरसात में बरसाती का ज़रूरत है, वो भीग रहे हैं पानी में, उनको ना रहने के लिए घर है छत है, है ना? तो उस स्थिति में अगर आप लोगों के लिए अगर कुछ पैसे अगर दान दे दें, ख़र्च कर दें, तो कहीं न कहीं वो एक अच्छा कदम होता है। उस समय हमें समझौते के बारे में थोड़ा समय के लिए छोड़ देना चाहिए। और देखिए ना ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे ना तो अ, आपका कहीं न कहीं ऊपर वाले तो सब देखते हैं और आपका भी भला होता है इससे। ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भला होगा, पर होता है। और ये सारे अच्छे कर्म भी करने चाहिए हमें अपनी ज़िन्दगी में। तो पैसे को लेके जो है अ, ब बचत करना तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। पर कहीं-कहीं ऐसा दिखता है आप गर्मी के दिनों में किसी प्यासे को पानी पिला दें या फिर आप जो है पंछी पंछी जो होते हैं, उनको आप जो है एक मटका ख़रीद के लाइए, उसे आप अपने आँगन में या फिर छत में रख सकते हैं। ये ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, है ना? मतलब जी।
हुँ। जी। हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहें। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। सही कह रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इन सब चीजों का मुझे लगता है कि अ, अवकाश मतलब अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। देखिए जिसके पास अवकाश नहीं है वो तो कर ही नहीं पाएगा, लेकिन जिसके पास अवकाश है उसे बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है। और ये देखिए ये जो पैसा है अ, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा अ, चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अ, मुझे अ, ये लगता है कि आजकल काफ़ी लोग काफ़ी तरीके सोचते हैं कि इधर-उधर से पैसे कमाने का। मुझे लगता है उनमें से काफ़ी ऐसे भी तरीके होते हैं जहाँ से उनके पैसे उल्टा डूब जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अ, समझौते करने चाहिए और उसके साथ-साथ एक सही मार्ग पे भी चलना चाहिए।
हाँ। जी, जी, जी। करना चाहिए, हाँ। हाँ वो है।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 हुँ। हाँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ।